Qu'est-ce que ça serait si je gardais 2 vêtements? Eh, bah, ça serait, heu, je vais pas trop hésiter. Je pense je pense, ça serait mon mon blouson en cuir que je mets tous les jours. C'est les heu, les vestes, heu, les perfectos, heu, vestes de moto croisées, je sais pas, si tu vois, heu?
Ah, oui. Mmh. Heu, non, dis-moi, heu, dis-moi plus en détail, ouais.
C'est c'est les ves c'est ça correspond pas mal à, hem, aux vestes de motards des années 50. C'est une veste qui est croisée avec un grand col assez, heu, assez étalé, avec pas mal de fermetures de zip, ouais, qui remontent.
Ah, d'accord, oui. Qui remonte, ouais. Mmh mh. D'accord.
Donc ça, j'aime beaucoup et puis un et puis un jean, heu, tout simple, heu, v un peu un peu coupe droite, un peu large.
Mmh mh.
Voilà, c'est vraiment mes 2 basiques.
Les 2 incontournables, heu, de t ouais.
Les 2 incontournables et je rajoute un t-shirt blanc en dessous parce que quand même. <chuckles>
<laughs> Oui, je me doute que tu portes pas la veste en cuir, heu, ouais, à même, heu, la peau.
Non. Ouais. Non, non, non, je je suis pas dans cette ambiance-là. <chuckles>
D'accord et niveau accessoires, heu, tu as des petits accessoires un peu, heu heu, par exemple, heu, un sac banane ou peut-être un bracelet, un chapeau, heu?
Ben, j'aime bien mettre des casquettes, les casquettes, plutôt casquettes plates, heu, pas pas casquettes de base-ball, vraiment les casquettes plates, heu, à l'ancienne
Ah oui! Mmh mh. D'accord, oui, les casquettes françaises, en fait, heu, ouais. Oui, oui.
un peu béret. C'est ça, ouais, exactement et puis, sinon, bah, une montre que je porte tout le temps. Ça, c'est utilitaire avant tout et des lunettes pour ma vue mais qui deviennent un accessoire aussi, fatalement.